Ayun. Kaya po sa'kin opo, sa'kin importante po na dapat pag nagpapatawad ka dapat talagang patawad, hindi yung or parang 'pag humihingi ka ng kapatawaran dapat alam mo yung ano
Tama, tama. So
ihinihingi mo ng tawad. <laughs>
Pero opo, m opo. So pero 'eto po ba, ako curious lang po ako, ah, ano, um, may mga na kasalanan na din po ba nagawa yung ano niyo, yung boyfriend niyo?
Mm. Hmm. Ano po bang kasalanan? May mga pet may mga maliliit lang po kasing kasalanan, eh. <laughs>
Yung mga sobrang lala like siguro cheating, gano'n. Pero pina pinatawad wala, wow! Naku, ang lupit ng boyfriend niyo.
Wala, eh. Mm. <laughs> Oo, wala eh. Sa ano, siguro pinaka may selosa ako. Sa otoo lang selosa po ako parang kaya kapagka
Malupit, sobra. Opo.
pinaka away na siguro namin is yung ano, ah, parang naiinis ako 'pag hindi ka nagre-reply ng ano, parang hindi ma hindi mabilis mag-reply. Gano'n.
Talaga?
Oo. Pero dati po 'yon.
Eh, for example, busy? Ah, dati pala. Akala ko hanggang ngayon.
Dati, dati. <chuckles> Hindi na po hanggang ngayon. Pero dati naiinis po talaga ako, pero sa'min po oo, wala talaga kaming masyadong pinag pinakamalala lang po talaga naming pinag-awayan, ah, kami pong 2. Parang nasa Boracay kami tapos parang may naiwan kami ng erop naiwan kami ng eroplano. <chuckles>
Opo. Mm. Tumingin siya sa iba. Ay hindi pala.